Kak, aku lagi ada masalah, nih, aku memperbaiki kualitas tidur aku malam hari. Gimana ya supaya aku tidurnya itu bisa lebih nyenyak dan bangunnya lebih segar gitu? Karena biasanya aku tipe, tuh, sekarang udah tidurnya malam, jam 12:00 malam gitu. Terus bangunnya nggak segar. Karena tidurnya itu kayak, eee, tidur-tidur ayam gitu. Kalau misalnya mendengar suara apa aja langsung kebangun gitu.
Mmm. Kenapa? Oke. Kenapa, tuh? Mhm. Oke. Mhm. Oke. Kurang pules, ya?
Mhm, kurang pules gitu. Gimana, ya, Kak, ya, caranya supaya aku bisa lebih tidur nyenyak dan tidak terganggu gitu?
Oke. Oke. Baik, Kak. Yang pertama-tama aku ngucapin terima kasih, eee, atas keterbukaan Kakak dan mau berkomunikasi dengan aku. Mudah-mudahan ini ke depannya diskusi kita bisa kasih solusi, ya, buat Kakaknya. Dan aku juga ngertiin posisi Kakak, saat ini yang sulit banget tidur di mana Kakak sebenarnya menginginkan lho, tidur yang berkualitas sehingga bangun lebih semangat, lebih segar dan lebih produktif di pagi harinya. Oke, aku ngertiin banget. Kakak jangan khawatir, Kakak jangan takut, dan Kakak jangan kecil hati loh. Permasalahan ini lumrah, kok. Banyak orang juga yang mengalami. Jadi tidak Kakak tidak sendirian. Nah. Pertama-tama kalau aku boleh tahu
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Heeh.
Eee, setelah Kakak mengalami ini ini Kakak mengalaminya sudah berapa lama?
Wah, kayaknya udah lama ya, sejak punya anak ya, sebelum-sebelumnya mhm, sebelum-sebelumnya sih, aku tidurnya enak gitu, enggak e malah aku lebih banyak, eee, bisa tidurnya gitu. Kalau se pas udah punya anak, sekarang tidurnya itu kayak jadi, eee, sedikit terdengar suara aja cuma "A", gitu langsung ah sensitif gitu kayak refleks aja langsung kebangun.
Mhm. Sejak punya anak? Oke. Oke. Baik, Kak. Oke. Sensitif ya? Baik, baik.
Tapi kan, itu kan, maksud aku waktu anak-anak masih kecil aku maklum gitu. Sekarang anak-anak aku udah lumayan besar, tapi kok masih belum terbiasa gitu untuk tidur nyenyak seperti dulu masih masa muda ya.
Mhm. Oke. Ngerti, ngerti. Oke, aku ngertiin banget nih, posisi Kakak. Jadi, kalau yang aku tangkap dari keterangan Kakak ada kebiasaan yang terbawa sampai sekarang. Di mana waktu dulu anak-anak masih kecil, memang Kakak sebagai orang tua kan pasti sigap ya, jika anak membutuhkan sesuatu atau an a anaknya sakit atau butuh susu atau butuh makanan, dan itu wajar sekali di masa-masa itu memang sensitif sekali kita untuk bisa besir beristirahat dengan tenang itu, sensitivitasnya cukup tinggi ya. Jadi, terganggu sedikit suara langsung bangun. Aku ngertiin banget tuh Kak. Nah, akan tetapi dari cerita Kakak berarti sampai anak-anak sudah besar dan sampai mereka sudah mandiri pun kebiasaan dari dalam diri Kakak sendiri sensitivitasnya tidak menurun ya? Jadi terbawa.
Mhm. Mhm. Huh. Mhm. Iya. Betul. Mmm.
Oke, aku ngertiin, Kak.
Gimana tuh, Kak, ya supaya bisa, eee, apa namanya, normal kembali gitu?
Bisa normal lagi ya. Baik, nggak papa, Kak, itu memang mungkin ada trauma sedikit yang Kakak alami tapi nggak papa, itu bisa kita cari solusinya mudah-mudahan. Nah, kalau aku boleh tahu, Kak, dengan jarak eee, dengan yang Kakak bilang istirahatnya kurang nyenyak, tapi lebih ke kualitas ya. Apakah jamnya juga secara kuantitas juga kurang?
Eee, sebenernya mungkin kelihatannya tidak kurang ya, tapi karena kualitas tidurnya tidak bagus gitu. Jadi ya, eee, aku merasanya kayak kurang aja gitu dan kurang segar pada saat bangun.
Oke. Mmm. Jadi mmm. Baik. Jadi, aku tekankan ini lebih ke kualitas, bener ya, Kak, ya?
Mmm, ke kualitas tidurnya.
Boleh, berarti secara kuantitas waktunya cukup.
Sebenernya cukup, menurut aku.
Oke, baik. Aku ngertiin nih, Kak, boleh. Kalau aku boleh tanya lagi nih, Kak ini boleh dijawab, boleh enggak ya, Kak. Apakah ada masalah berat atau ada tekanan tertentu yang mungkin terbawa sampai Kakak istirahat? Itu yang meng mungkin, apakah mungkin itu bisa jadi penyebab Kakak sulit untuk beristirahat tenang?
Mmm. Mmm, enggak sih, aku tidak ada pikiran yang macem-macem gitu, eee, aku hanya maksudnya ya sebenernya ya nggak nggak stres atau nggak apa. Cuman mungkin ini m mungkin ya, sebenernya aku sudah mencoba mengurangi, tapi kadang-kadang, eee, kalau dulu kan kalau aku minum kopi pas malem-malem itu tidak mempengaruhi apa-apa gitu, kalau mau tidur ya tidur aja, gitu. Apakah itu kali ya? Aku kan karena aku memang sehabis makan malam masih suka minum kopi, tapi aku kalau dulu nggak pernah ada masalah dengan, eee, tidur.
Oh, baik. Oke. Mhm. Oke. Tidur tidur saja gitu ya? Oke. Oke. Oke, baik, Kak, eh dari cerita Kakak nih aku bisa sedikit menyimpulkan sih, yang pertama mungkin
Mhm.
Kakak lebih bermasalah di kualitas tidurnya, tetapi aku juga senang mendengarnya bahwa secara pikiran atau secara psikis atau secara suasana keadaan di rumah, tidak ada yang membuat Kakak tertekan atau tidak ada masalah tambahan ya. Jadi tidak ada masalah, ini cuman masalah sensivitasnya Kakak masih terjaga pada saat tidur dan kualitasnya jadi kurang baik. Oke oke oke, aku ngertiin nih, Kak. Nah kalau aku boleh sa tahu satu lagi Kak
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Kondisi kamar tidur seperti apa, sih? Apakah biasanya tidur, dingin banget AC-nya, atau, eee, ruangannya. penuh kah? Atau kurang kurang leluasa, kah? Dari segi ruangan sendiri kondisi kamar tidurnya, menurut Kakak sudah cukup nyaman tidak?
Sebenernya cukup nyaman. Eee, itu juga maksudnya, e eee, udara juga oke, enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Cuman ya, eee, mungkin ini ini mungkin kali ya, karena kan aku suka nonton televisi juga di kamar. Jadi, ada televisi di kamar, jadi kita suka nonton dulu, gitu. Herannya kalau buat aku, kadang-kadang kalau lagi nonton film, aku bisa ketiduran. Terus, tapi nanti kebangun lagi gitu ya, heeh heeh. Kebangun lagi, e terus tid ketidur lagi. Kadang-kadang, ya, suami aku matiin televisinya, malah aku kebangun gitu. <chuckles> Aneh deh.
Mhm, mmm. Iya. Oh, oke. Mmm. Oke, lelah mata. Baik. Baik. Oke, oke, Kak, aku ngertiin ne banget nih sekarang posisi Kakak seperti apa, dan aku mungkin ada sedikit saran ya, untuk Kakak. Yang pertama Kak, boleh dibantu nih Kak, sebelum tidur atau kegiatan sorenya sebelum mandi, Kakak boleh enggak pelan-pelan aja tapi ya, enggak usah langsung, eee, terburu-buru, olahraga kecil. Dalam artian, mungkin jalan keliling komplek 15 menit aja. Karena, dengan begitu lebih membantu pelancaran sirkulasi darah dari ujung kaki sampai ke otak, Kak. Di mana oksigen tersalurkan dengan baik, sehingga pada saat nanti malam Kakak mau istirahat, kondisi tubuh bisa lebih rileks, dan bisa maksimal gitu loh Kak, untuk beristirahat. Itu saranku yang pertama. Gimana menurut Kakak?
Mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. Oh, begitu, ya? Saya baru tahu loh. Oh, bau a mhm mhm. Oh, bagus sekali idenya. Mungkin, eee, mulai hari ini aku, eee, coba kali ya, eee, agak jalan kaki mungkin 15 menit keliling komplek, begitu kali, ya?
Itu. Tapi jangan terlalu capek ya, Kak. Boleh. Cukup. Betul. Itu membantu untuk merelaksasi Kakak, sehingga semua mungkin ada syaraf-syaraf yang ter ter terhambat gitu loh, kan laju ar ar laju aliran darahnya. Itu juga bisa membantu melancarkan dan membuat tubuh itu terasa lebih rileks, Kak. Nah, dan yang kedua, kalau aku boleh saranin ya, Kak dan ini juga dicoba perlahan, tidak usah dir dirubah secara mendadak. Boleh nih minum kopinya, eee, dimundurin, Kak, jangan sudah malam. Kalau bisa sih sore. Karena efek kafein itu cukup tinggi loh, Kak. Itu masih efek sekitar 3, sampai 4 jam, setelah kita minum. Jadi, kalau memang memungkinkan dan boleh dicoba pelan-pelan minum kopinya diganti di siang aja, Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Mmm, oke.
Malamnya mungkin boleh diganti kalau Kakak tidak ada la alergi laktosa, susu, itu juga membantu bisa rileks, atau teh hangat.
Mmm. Mmm. Oke oke. Bagus sekali ininya idenya. Aku sih sebenernya juga sudah kepikir ya untuk mengurangi, eee, kof kopi gitu kalau untuk di malam atau di sore hari. Cuma kadang-kadang kan kalau kita misalnya lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ngelewatin, eee, Starbucks, atau ngelewat ngelewatin, eee, yang J.CO ada minuman kopi dingin. Itu kan enak sekali ya kalau diminum walaupun malam-malam. Tapi itu mungkin juga salah kali ya, nggak boleh kali ya seperti itu?
Oke. Mmm. Iya. Betul betul. Betul, Kak. Aku ngerti sekali. Tidak salah Kakak, cuman waktunya digeser aja. Supaya penyesuaian badan pada saat sudah malam mau istirahat itu sudah sesuai, efek kafeinnya sudah hilang, seperti itu aja. Enggak masalah atau mungkin kalau malam Kakak jalan-jalan ke mall kebetulan lewat nih ketemu, kan di toko-toko di coffee shop atau di kafe-kafe ada produk lain selain kopi.
Mmm. Mhm mhm. Mmm. Oke. Mmm. Mmm, iya sih, betul.
Boleh, teh, eee, boleh juga minuman hangat lainnya gitu loh. Seperti itu sih, Kak. Nah, saran aku yang terakhir mungkin boleh juga dicoba pelan-pelan, dikurangi interaksi sosial media atau benda elektroniknya seperti handphone ataupun televisi. Karena radiasi listrik dan cahayanya itu bisa membuat otot kita tegang.
Oh gitu. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, mhm.
Sehingga itu berpotensi membuat, Kakak malah jadi tidurnya s kurang nyenyak. Nah, boleh diganti dengan ngobrol atau diskusi ringan sama pasangannya sampai terasa ngantuk, atau cari obrolan seru sampai terasa ngantuk. Tapi, silakan Kakak lakukan secara bertahap, pelan-pelan. Sehingga, Kakak tidak ada rasa keterpaksaan.
Mmm.
Dan semua mengalir dengan baik. Itu sih, Kak, saran-saran dari aku.
Baik sekali saran-sarannya, aku terus terang, menjadi merasa lebih lega gitu. Kayaknya aku mestinya seperti itu. Karena aku juga tahu sih waktu dulu kan, kita masih enggak ada zaman gadget yang telepon dan layar. Jadi makanya tidurnya lebih enak gitu ya. Dan sekarang itu, aku berasa sih memang tergantung banget sama telepon, tiap kali selalu ada di sisi aku, televisi dan, eee, semua yang gadget itu ada di, apa, di samping aku. Jadi aku enggak bisa mengurangi gitu. Yah, aku akan mencoba mengurangi layar dan, eee, di gadget seperti saran Kakak. Terima kasih atas, eee, saran dan waktunya nih, Kak, d dan mau berbagi tips sama aku. Aku sekarang jadi merasa lebih lega, eee, dengan bicara dengan Kakak ini.
Iya. Betul. Betul. Mhm. Aku ngerti Kak. Iya. Baik. Terima kasih kembali. Aku juga senang mendengarnya, Kakak sudah merasa lebih lega. Mudah-mudahan saran-saran aku berguna untuk Kakak dan bisa Kakak terapkan, sehingga ke depannya kualitas tidur Kakak, bisa lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa, Kak.
Terima kasih juga Kak. Sampai jumpa.